Ну да, тогда вот ты должна выбрать для себя определённую, да, вот, э, направление, как ты хочешь это всё записывать, контролировать, протестировать приложения. Есть такие приложения, которые, кстати, на двоих вот. А что на двоих? Н ну, можно на всю семью, и каждый свои траты туда записывает, и потом оно делает подсчёт. Да, и вот тут ы
Мгм мгм. О, классно, это удобно. Интересно, есть такое приложение, где просто фоткаешь чек, и он тебе раз сразу в таблицу вбивает, подтягивает тебе там все расходы. Надо будет прогуглить, я вот не знаю.
Ну, нужно поискать, потестировать, как это всё работает сейчас. И тут же важно понимать, если ты хочешь с мужем, да, вести, о общий ли у вас, э, бюджет?
Мгм мгм. Ам
А если у вас общий бюджет, а, или у вас, э, какая-то определённая сумма, да, на двоих, вы выделяете каждый со своей зарплаты? Как это всё происходит? Если общий бюджет, то, конечно, нужно вести расходы обь общие, а если у вас раздельный, то вам тоже нужно будет договариваться, как вы это ведёте.
Ну ну Ну, ты знаешь, у нас, ам, я не д я даже не знаю, как это вот назвать, потому что у нас, э, его доход общий, <chuckles> а мой мой. <chuckles> Ну, то есть, э э, на его доход мы у нас самые основные покупки, какие траты все обязательные. Там, да, аренда, там, коммунальные расходы, еда, жизнь, там, бытовая химия, одежда, обувь, всё такое. А на мои больше, а, ну, развлечения или какие-то такие эмоциональные покупки, ну, или что-то, что мне хочется, ну как бы, не то, что крупные, более, м, такие мелкие, но, э, не не не очень прям важные.
Ага, ну, это правильно. <laughs> Ага. Мгм.